Merhaba.
Merhaba.
Eee, biliyorsun ki artık çoğu insanın evinde bir evcil hayvan bulunuyor. Kedi olabilir, köpek olabilir. Eee, günümüz toplumumuzda birçok insan evinde var. Benim de birçok arkadaşımın Benim geçmişte oldu, arkadaşlarımın, eee, kedisi, köpeği olabiliyor ya da, eee, tavşanı olanlar da var. Eee, yani, eee, o günleri düşündüğümde evcil hayvanım olduğu günleri, eee, bana çok fazla mutluluk kaynağı oluyordu kedimin. Çünkü, eee, eve Yalnız yaşıyorsan özellikle, eve geldiğinde seni karşılayacak birisinin olması, eee, yani ses olması evde ya da o kapı kapıda seni bekleyen bir, eee, kedinin, köpeğin olması bence çok değerli bir şey çünkü, eee, yalnızlık duygusunu bence bayağı azaltıyor bir evcil hayvanın olması. Eee, yani mutluluk kaynağı da çok fazla olabiliyor çünkü düşününce bir uzandığında kedinin yanına gelip sokulması ve o kedi sesi var ya, hani, motor sesi gibi içten gelen, kedilere özel. Özellikle zor bir gün geçirdiğinde ya da mutsuzsan, hüzünlüysen o sesi çıkardığı anda, eee, b bütün, eee, o negatif duyguları unutmuş oluyorsun <giggles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Kesinlikle, evet. Hı hı. Evet, evet. Ah! Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı. <chuckles> Evet. Hı. Hı hı. <chuckles> Evet, özellikle titremesi falan böyle.
yanına yanaştığında. Evet. Evet, evet, kesinlikle ve özellikle o y eee, hamur yoğurma hareketi var ya, <chuckles> üstünde de bazen yapabiliyorlar. Benim en çok sevdiğim şeylerden birisi evcil hayvanlarım olduğunda çünkü çok fazla evcil hayvanım oldu, köpeğim oldu, tavşanım oldu, kedim, köpeğim oldu. Eee, yani hepsinin yeri farklı benim için ama kediler favorim diyebilirim. Senin hiç böyle bir evcil hayvanın oldu mu deneyimin? Sahiplendin mi?
<chuckles> Evet. Hıh. Evet. Hımm. Çok güzel, evet. Hımm.